Ya, padahal sih baru sekali. <laughs> Tapi lumayan juga ya, ternyata harga-harganya <laughs> iya iya, lumayan juga sih, mhm mhm, iya. Tapi aku tuh kayak penasaran golf juga sih, Kak, mhm mhm, kayak orang bisa gitu.
<laughs> Wah, itu aku malah belum coba, maksudnya kan ya kalau kita nggak coba, gak tau ya. <chuckles> Oh, ya ya ya. Yap, perlengkapannya sih kalau punya semua repot ya, Kak. <chuckles> Mmm, mhm mhm. Ya, maksudnya coba-coba kan boleh kan ya, ada pastinya ininya. Cuman heeh, iya iya iya.
Iya. <laughs> Siapa tau gitu kan nemu mhm. Aku juga suka zumba juga sih, Kak, karena zumba itu apa ya, kayak menarik banget sih buat aku karena kayak apa ya, kayak mhm, ya, terus kayak heeh, gerakannya juga nggak monoton, gitu kan, itu seru banget sih, kayak punya grup dance. <laughs>
Hmm. M Musiknya kali ya, yang mengantar kita tuh untuk apa ya? Heeh. Heeh. Kalau <laughs> Iya, itu kalau mau yang salsation, Kak, itu juga modelnya kayak gitu, tapi, eee, salsation itu lebih nari arahnya.
Oh. Oh, iya. Oh, oke oke, mhm.
Itu juga ramai kok, aku pernah juga ikut kelas itu cuman, eee, karena aku rasanya, "Ih, itu kok nari banget," gitu ya, sedangkan kalo latihan dance itu aku awalnya sih be sebenernya memang nari gitu ya, cuman karena kebetulan dia tuh atlet jadi, eee, kita belajarnya tidak terlalu banyak gerakan tapi, eee, lebih ke bener gak sih gerakannya, gitu sih. Mhm.
Mhm. Kemudian nanti aku Oh. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm? Hmm, begitu ya. Oke, boleh deh nanti aku coba-coba ya. <chuckles> Soalnya memang banyak ya olahraga tuh ternyata, mhm.
<chuckles> Ya, maksudnya kan iya, heeh. Yang paling penting sebenernya kalo kita seneng aja dulu, seneng dulu, cobain dulu kalo udah seneng, nah, biasanya tuh kan nanti jadi bagus di situ heeh, dan manfaatnya juga kita dapet, gitu kan.
Iya ya, betul. <chuckles> Keterusan gitu ya? Mhm. Pasti sih, mhm mhm, betul sih, Kak.
Heeh.